Imprégner les enfants, heu, de la langue tant que possible, bon, vous avez de la «chance», entre guillemets, parc parce que vous étiez des parents, heu, de 2 nationalités différentes, avec 2 langues différentes, donc vous avez pu, hem
Mmh mh. C'est ça.
naturellement, en fait, dès son plus jeune âge, heu, lui parler, et l'exposer. Heu, après, c'est pas forcément le le cas de de tous les parents. Il y a des parents qui décident, heu, de mettre une langue plus que plus qu'une autre en avant.
Mmh mh. Oui, oui, oui, carrément, ouais. Mais bon.
Et tu penses qu'il y a une, heu, une raison à ça, ou heu